Heu, là, j'ai 12 ans, non c'est pas mon 1er voyage, heu, j'ai voyagé un petit peu avant mais en revanche, c'est mon 1er gros souvenir de voyage parce qu'avant, j'étais trop petite. Heu, j'ai fait l'Angleterre à 8 ans. Bon il y a un peu moins de dépaysement. Hem, et ouais!
Ah OK, ouais. Ouais, ça reste, ouais, voilà, europanié européanisé. C'est sûr que le Gabon, c c'est totalement différent, ouais.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ça reste mon gros mon 1er gros souvenir de voyage et donc j'arrive, heu, j'arrive dans cette culture où tout est différent, tout est est est hiérarchisé, différent. Heu, je vais chez mes grands-parents. Mes grands-parents, heu, ont pas des revenus non plus exorbitants, ce sont pas des gens, heu, riches. Hem, toutefois, ils ont, à la maison, un jardinier, quelqu'un qui fait à manger, quelqu'un qui fait le ménage, heu, un voiturier. Hem et ça, ça me fait un peu étrange, je me dis: «Mais waouh! c'est qui mes grands-parents, en fait»? Hem
Un voyage avec un grand V, ouais. Mouais, bah, oui. Ouais, c'est ouais, bah, ouais, c'est c'est des messies, ah qu quel business ils ont? Ouais c'est bah, c'est juste culturellement différent non? C'est pas ça, au final?
Ouais, c'est culturellement différent. C'est qu'en fait, bah, dans ce pays-là, il y a plein de boulots différents, il y a plein de tout petits boulots et tout le monde s'épanouit, heu, d'en faire, des petits boulots, parce qu'ils le font, heu, sans s'user. La personne qui fait le ménage, elle le fait à son rythme. Heu, elle a pas 2 heures 30 pour faire, heu, 120 m2 et pas une minute de plus. Heu, donc ça use beaucoup moins les corps, ça use beaucoup alors attention, ça reste, heu, quand même, heu, très difficile et donc moi, j'arrive avec mes yeux, heu, avec mes yeux de Française, heu, et je me dis: «Waouh!» heu, hem c'est c'est vraiment une des 1res choses que vois et je me dis: «Waouh, le pays va être grandiose de richesse» heu et et tout ça.
<clicks tongue> Ah ouais, elle est là, la différence. Oui, bien sûr. Mais c'est comme s'ils travaillaient plus ou moins avec le plaisir, vu qu'ils le prennent plus tranquille. Donc, heu, ils sont payés un peu moins, parce que c'est enfin, c'est moins exigeant financièrement de payer quelqu'un pour faire le ménage, le jardin tout ça, si?